Kesinlikle öyle. Ve bunlar cümle içerisinde bazı İngilizce kelimeler kullanıyorlar. Hani, "Türkilizce" denir ya, biraz İngilizce biraz Türkçe. <giggles> Eee, ben de anlamıyordum. Açık olmak gerekirse gerçekten ne demek istediklerini anlamıyordum. Evet, ikimiz de Türkçe konuşuyorduk ama aynı yaş grubundaydık ama ben, ııı, yani Anadolu'nun küçük bir yerinde büyümüşüm. Onlar İstanbul'da. Fark ettim yani, o değişikliği fark ettim. <chuckles>
A! Anladım, anladım. He he. Ha ha. Hı hı. Peki se o ilk adımın neydi? İ eee, yani buna karar verdin. "Tamam, ben İngilizce öğrenmeliyim, öğreneceğim." dedin. Ne yaptın bunun için? İlk adımın ne oldu?
Hı hı.